Ja, genau. Also, kommt es überhaupt vor? Gar nicht? Okay.
Gar nicht. K nein, 0, 0, 0,0, wirklich null Komma null, ähm, weil ich da einfach nichts mehr finde, wo ich wirklich, ähm, auch Bock drauf habe.
Ja. Ja.
Ne, das Einzige, wo ich sage also, es gibt 2 Dinge, die momentan aus meiner Sicht Linear-TV noch so 'n bisschen Daseinsberechtigung geben. Das eine ist natürlich Sport, Live Events, die wirst du halt im Streaming schlecht abbilden können. Ähm, und das andere
Mhm. Ja. Au, die haben's ja jetzt eigentlich heutzutage auch, ne? Über Amazon Prime et cetera wird ja auch Sport sehr arg- sag ich mal jetzt- wird ja da
Angeboten. Ja, genau. Äh, d also das ist halt so 'ne Mischung aus beidem, ne? Also, das ist also, das wenn du 'n Live Sportevent streamst, ja, das ist schon fa also das hat schon wieder 'n bisschen 'n Linear-TV-Charakter für mich. Vielleicht ist das auch der große Unterschied, ne? Live gegen gegen Streaming. Streaming ist für mich etwas Aufgezeichnetes eigentlich.
auch gestreamt. Ja. Aha, okay. Ja, ja.
Ähm, aber ich sag mal so, das 2. Ding, was die momentan haben, ist halt Trash-TV, was ja 'n riesen Riesenthema geworden ist. Also diese ganzen, ähm, z z Möchtegern Celebrities, die da irgendwie auf irgendwelchen Bauernhöfen rumstrampeln und sich gegenseitig anschreien und die Beziehung schrotten und <laughs> <laughs> Das ist das ist noch so das Ding, wo ich sage: „Okay, das passt besser ins Linear TV“, ne, obwohl das natürlich auch mittlerweile im Streaming deutlich besser ankommt, weil da kannst du denen die 10 Folgen hintereinander angucken, musst nicht wieder die Woche warten.
<laughs> Ja. <laughs> Genau. Ja. Ja. Schaust du denn, sag ich mal, Trash-TV auf auf TV oder auf Streaming? Das ist ja auch noch mal die Frag
Boah. Ja, leider. <laughs> Ne, Streaming tatsächlich. Ich guck's nur auf Streaming, weil, ähm ich muss halt, also ich kann mir nicht nur eine Folge angucken. Ich kann da nicht 'ne Woche drauf warten. Ich bin der totale, ähm, Trash-TV-Junkie
Ja. Ja.
und ich muss das hintereinander sehen. Also, ich warte auch, bis die Staffel fertig ist und gucke es mir dann lieber komplett an.
Ach krass, okay. Also, du bist dann jemand, der eher Sachen auch binged, ne?
Äh, nur, also nur. Ich b also für mich ist Bingen das eigentliche Fernsehen mittlerweile. Ähm, also wenn ich irgendwelche Lieblingsserien habe oder irgendwelche Serien, die ich richtig gut finde, dann dann möchte ich mir die komplett angucken, egal wie lange das dauert.
Mhm. Ach, deswegen ist ja für dich dann wahrscheinlich in dem Kontext auch, ähm, sag ich mal so also, Streamingplattformen oder halt ja, das Richtige für dich oder halt darum gefallen die dir auch so sehr, weil du halt vieles on demand und direkt komfortabel anschauen kannst im Gegensatz zu halt Linear-TV, vor allem, wie du eben gesagt hast, mit der Werbung.
Ja. Genau.